Hai, Kak. Saya, ini, apa
Iya, halo.
saya tuh, ada masalah soal manajemen waktu, ya, Kak. Jadi
Oh, kenapa tuh?
Iya, kan, sekarang lagi nggak ada ada beberapa hal, gitu kan. Saya saya tuh, sebenarnya punya punya punya, eee, kayak, kegiatan buat pribadi ya, artinya, punya saya tuh punya pekerjaan kantor. Tapi, karena saya suka nunda-nunda waktu, jadi banyak banyak hal dimana saya, itu
Ah, oke?
nggak ini, nggak banyak yang nggak selesai, gitu. Misalnya, karena mungkin saya suka main game dulu, atau gimana, gitu, Kak. Jadi emang iya.
Oke?
Dan, ini tingkatnya udah lumayan agak parah sih, Kak, jadi memang saya sudah mulai suka kadang-kadang suka ditegur, gitu. Karena, tidak dibilang tidak tahu prioritas.
Oh, oke. Oke, berarti, mmm, Abang mungkin lebih ke minta saran ya, untuk, eee, lebih bisa disiplin waktu, begitu?
Iya, Kak, soalnya saya kebanyakan ya itulah karena mungkin ya apa ya, kalau misalnya saya ada tugas misalnya misalnya ada ada tugas kantor atau apa emang kadang-kadang saya ngapain dulu gitu ngerjain sesuatu yang lain dulu. Karena mungkin ngerasa, "Ah ini masih lamalah gitu, kerjaannya gitu."
Oke. Iya. Ah oke, baik. Nah, eee, apakah tugas ini dikerjakan di kantor atau dibawa pulang ke rumah nih, Bang?
Nah itu karena saya banyak pekerjaan yang apa, emang bagusnya kan pekerjaan itu di kantor ya gitu, cuma kadang saya ngerasa, "Ah ini kayaknya nanti aja deh di rumah aja gitu, saya kerjain gitu kan."
Ah bener.
Jadinya saya jadi apa
Oh berarti
Iya jadinya
Mmm mmm oke.
eee akhirnya jadi nggak ini gitu, nggak maksimal aja gitu kerjaannya.
Ah bener berarti beberapa tugas akhirnya dibawa pulang ke rumah ya karena mungkin gak sempat dikerjain di kantor ya?
Iya, bukan.
Oke dan udah berapa lama nih, mmm, kamu alamin masa-masa sulit kayak gini yang menunda-nunda ini?
Sudah emang sudah lama, sih, Kak, dari saya sekolah dulu ya. Dari kuliah, dari kuliah, eh, itu emang suka kayak gitu. Dulu kalau ada tugas kuliah, <chuckles> saya ngerjain yang lain dulu gitu, kan, Jadi ngerjain di det det detik-detik akhir gitu baru saya kerjain.
Wah. Oh, oke.
Mungkin karena saya ngerasa tugasku ini apa, gampang gitu, kan.
Oh, berarti mau dedek de dekat deadline, ya?
Jadi, gitu gitu. Gimana, ya, Kak, caranya ye?
Oke oke.
Ya agak kelihatan juga, nih, manfaatin
Oke, aku paham nih dengan kondisimu saat ini mungkin kamu sekarang lagi nggak nyaman, ya, berada di posisi yang selalu menunda pekerjaan yang mungkin pada akhirnya akan membawa, eee, pengaruh buruk, nih, mungkin ke kinerjamu atau mungkin malah kamu jadi nggak fokus gitu, ya, tapi mungkin sebelum aku kasih solusi lebih lanjut atau saran gitu, eee, aku mau nanya dulu, nih, emangnya kamu pernah nggak, sih, ngalamin, eee, sesuatu yang mungkin, eee, akibat dari dampak kamu menunda-nunda ini? Kayak kamu bilang kan tadi pernah sempat kena teguran, ya, dan itu bentuk tegurannya seperti apa dan saat itu kamu sedang menunda tugas apa?
Jadi sebenarnya gitu, kan, pekerjaan ini sebenarnya ini, sih, saya misalnya saya kemarin itu disuruh buat janji sama salah satu klien, ya, kan
Eh, iya.
ya, kan, itu kelewat gitu, Kak, enggak ya, lupa telepon gitu, kan, ya, lumayan saya kena jadinya kena SP, Kak, sayanya.
Oh, gitu. Baik kelewat karena, eee, kamunya lupa atau nggak sempet ngerjain, nih?
Ah, sorry. Itu sebenarnya, ya, itu. Itu sebenarnya, kan, sesuatu yang gampang saya tinggal nelepon gitu, kan, gitu. Beberapa klien, sih, gitu, kan, beberapa klien saya telepon gitu, kan. Iya gitu. Jadinya nggak ke ini apa, tidak ke handle dengan baik gitu.
Oh, oke bener, sih. Oke. Oke, aku paham, nih, ya, kondisimu ya dan mungkin untuk saran yang mungkin aku bisa, eee, kasih, nih, ke kamu. Kamu sebenernya punya banyak banget tugas yang mungkin harus diselesaikan, ya, sampai akhirnya kamu berpikir kalau tugas yang banyak ini harus diselesaikan di satu waktu, padahal, eee, tugas yang banyak itu bisa dipecah dulu, nih, jadi tugas-tugas kecil, bagian-bagian kecil. Jadi ketika kamu mindset-nya adalah tugas itu kecil, rasa ingin menundamu bisa diminimalisir, karena tentunya dengan memandang tugasnya jadi kecil, kan, jadinya lebih mudah, ya, untuk dikerjakan. Dan, eee, kenapa kamu mungkin akhirnya, eee, betah banget untuk main game gitu, ya? Karena kamu bisa dapetin, eee, apa, sih, mengeluarkan hormon dopamin gitu secara instan sehingga, bermain game itu membuat kamu semakin merasa bahagia, kayak, eee, lupa akan segalanya, terus kamu bisa dapat, eee, apa, sih, kepuasan gitu, ya, setelah bermain game gitu. Nah, itu mungkin juga sebagai salah satu faktor kenapa kamu menunda-nunda tugas. Nah, mungkin itu, tuh, mungkin saran aku yang pertama kamu bisa, eee, pecah-pecah dulu tugasnya tapi sebelumnya kamu harus, eee, menuliskan semua tugas itu, ya, jadi kamu tuliskan dulu semuanya dan kamu bisa susun, nih, prioritas yang paling tinggi yang mana? Gitu kamu udah pernah coba belum cara seperti itu?
Ya emang sih, seperti itu sih. Sebenarnya kalau soal main game sih, emang kebanyakan mungkin karena saya ini ya di rumah itu kebanyakan bukan di kantor ya, main game itu. Saya jadi suka bergadang, nah karena suka bergadang, terus ya mungkin karena saya jadi bangun kesiangan gitu kan. Kalau yang untuk iya gitu emang tumpang tindih jadinya gitu. Kalau kegiatan di kantor emang iya gitu. Mungkin bener, Kak. Jadi kan yang kemarin tuh tugas buat, eee, apa, eee, janji buat klien itu sebenarnya karena saya nganggapnya itu, "Ah nantilah," gitu kan. Itu kerjaan yang kecil. Tapi kerjaan kecil itu sebenarnya yang paling penting gitu kan.
Oh oke. Iya. Nah bener. Betul kadang kerjaan kecil malah dianggap bisa belakangan dikerjain ya, eh karena saking kecilnya malah dia jadi gak kelihatan dan akhirnya ke-skip gitu nah itu penting banget ya untuk kamu segera list down semua tugas-tugasmu gitu, apa pun itu baik yang dari yang paling besar sampai yang paling kecil yang detail banget dan kamu bisa atur prioritasnya kemudian yang mana yang mungkin paling bisa kamu kerjain karena deadline-nya paling cepat atau mungkin sangat-sangat dibutuhkan cepat oleh timmu atau mungkin rekan kerjamu yang lain. Nah itu bisa kamu prioritaskan, nah, jika tugas yang diprioritaskan ini pun sangat banyak gitu ya kamu bisa pecah-pecah lagi nih tugasnya sehingga dia bisa, eee, terlihat kecil ya ibaratnya dicil cicil-cicillah gitu, jadi gak mesti kamu ngerjain semuanya misalnya nih di kantor kamu udah mulai ngerjain sekian persen dari tugas prioritas ini, nah kalau memang harus dibawa pulang gak papa dibawa pulang, tapi hanya kerjakan sampai sekian persen aja karena jangan sampai tugas ini malah mengganggu waktu tidurmu, karena kalau waktu tidur sudah terganggu tentunya kan besoknya bisa terlambat, eh malah jadi lebih kacau kan, nah seperti itu mungkin bisa membageden membagikan waktunya dan besok paginya di kantor kalau memang tidak ada tugas yang lain kamu bisa lanjutin lagi nih sampai akhirnya tugas itu selesai, seperti itu ya.
Iya sih, emang iya bagusnya gitu, cuma yang susah ya, Kak, ya soalnya, emang mungkin karena kebiasaan ya gitu, emang, eee, saya bukannya enggak apa ya, bukannya nggak, eee, ke tugas itu bukan yang engga punya komitmen gitu kan. Cuma memang kadang-kadang ada beberapa tugas itu
Betul.
biasanya kan tugas yang, kecil itu kayak buat buat janji sama klien, atau mau ketika saya buat, eee, apa sebuah, eee, pelatihan di satu area gitu kan saya mesti konsultasi sama orang. Nah itu yang yang sayat ya saya tunda-tunda tuh biasanya yang itu tuh, yang konsultasi sama eee, koordinasi dengan area itu gitu kan supaya saya bisa ngatur-ngatur jadwal kayak gitu kan, ya itulah yang itu kan. Bahkan itu saya yang saya ke suka remehkan terus. Kayak misalnya mesen tiket juga itu suka saya tunda-tunda ya seperti itu.
Iya. Oke. Ah itu yang ditunda. Baik. Nah kalau Ah, betul betul. Iya, betul banget. Eee, kamu boleh kok, misalnya tetap, eee, misalnya, kamu kalau misalnya tetap ingin bermain game ya enggak apa-apa atau mungkin tetap ingin scroll medsos, atau mungkin bermain handphone sebagai hiburan sesaat, itu enggak apa-apa. Tapi mungkin berada di tem di jam yang tepat, gitu. Karena, kamu harus mengatur jam kerjamu dulu nih, misalnya, eee, dari jam, eee, kalau malam ya udah di rumah ya, mungkin dari jam 7 sampai maksimal jam 9 kamu sudah harus misalnya sudah selesai lah kerjaan-kerjaan yang mungkin harus dibawa besoknya ke kantor. Nah, dari jam 9 sampai jam 10 mungkin kamu di situ bisa tuh, eee, memberikan, eee, kayak reward lah untuk dirimu sendiri ya, boleh deh scrolling atau main handphone dan itu tetap tentunya, eee, dibatasin yah, gitu. Nah, di jam 10 menuju jam 11 yaitu udah siap-siap untuk tidur dan, eee, akhirnya nanti di jam 11 tidur dan besok bisa bangun lebih pagi, seperti itu.
Ku kayak mungkin, ah, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya enggak terlalu penting itu, mustinya, bisa saya ini kan ya, saya kurangi ya, Kak, ya sebenarnya.
Betul, bisa dikurangin dan enggak masalah ya, eee, kamu tetap dapat, eee, main handphone atau main gadget tapi mungkin dalam waktu yang lebih singkat gitu, karena tentunya, eee, kamu masih ada tugas yang dikerjakan. Tapi kalau memang, eee, ada tugas yang sudah bisa lebih awal selesai, nah kamu bisa punya waktu luang itu mungkin, eee, yah itu tadi ya, mungkin untuk bermain game, atau mungkin untuk media sosial, yang penting, tidak mengganggu waktu tidurmu, seperti itu. Karena itu kan penting juga ya, untuk menjaga kesehatan juga tuh. Jangan terlalu tidur, eee, terlalu larut, gitu kan.
Iya sih Kak, kalau saya pikir-pikir memang kan mungkin saya kan, ya udah sekarang udah kerja ya, bukan mahasiswa lagi ya gitu. Memang bagusnya emang, eee kegiatan di rumah itu memang enggak ya karena sekarang sudah ada tugas ya, kalau dulu kan waktu kuliah kan masuk siang juga enggak apa-apa. Kalau sekarang kan, udah ini ya musti, ya saya lebih tanggung jawab lagi ya, Kak, ya. Kayak gitu.
Betul banget. Betul, betul banget, dan ketika weekend kamu bisa lebih santai lagi kan? Kayak udah bebaslah dari tuntutan kerjaan dan kamu bisa lebih menikmati hari weekend-mu seperti itu.
Oh, iya, betul, Kak. Ah, iya sih. Memang mulai sesuatu itu memang susah ya, Kak, ya?
Ah, betul. J jangan ini ya, maksudnya ini kan tentunya butuh waktu dan memang harus adaptasi, jadi pelan-pelan aja.
Oke. Ya, paling gitu lah Kak, makasih sarannya Kak.
Oke, sama-sama.
Siap. Saya coba praktekkan.
Iya, semoga saran dari aku bisa bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi.
Iya, Kak, makasih.